あの、私が今住んでるところで、えっと友人のほんと周りの方がみんなですね、えっと何ていうのかな、お仕事でもすごく成功されていて、で、あの、す女性の方で言えば、本当、あなたモデルさんなの？っていうような、方とか
ええ。 なるほど、はい。 おお、うん。
なんもうあり職業を言えば、あの、お医者さん、パイロット、弁護士っていうのがもうはい。女性も男性もなんですね。
うん。 うわ、え、それ、女性の方ですか？それは。それとも男性ですか？お、すごい優秀な方が多いんですね。うーん。
そうなんですよ、で、歩く例えば私の今住んでるところの通りを、ひワンブロック歩けば、その職業の方が多分10人くらいは見つかるんですよね。
うん。 うん。 うわ、そうですか。なるほど。それってどうですか？そういった方と一緒にいられるとどういった気持ちにこうなられるっていう感じですか？
はい。 いや、最初は、ああ、皆さんすごいなって、もうほんと尊敬、尊敬、尊敬だったんですけど
うん。 うん。 はい。
ま、あのやっぱりね、す住んでる期間も長くなってくると、色々付き合いもあって、で、私自身の、何て言うのかな、仕事は
うん。 そうですね、うーん。 うん。
うん、すごく在宅で、ただあの、英会話を教えていたりとかなんですね。
うん。 ああ、はい、うん、はい。
なので、あの自分の職業を言いづらいというか。
ああ、なるほどね、そうですか、うん。
なんか決してなんかうん、あの全然それを言ったからといって、その方たちが、え、あ、そうなんだとか、なんかそういう反応するわけでもないのに、勝手に自分で、あ、でもこの人そうだ、お医者さんだったなとか。
うん。 うん。 うーん、なるほどね、うん。 そうなんちょっと劣等感を勝手にこう自分の中で感じてしまっているというか、そういう感じなんですかね。
はい、もうほんとにそうなんですよ。
ええ、そうですか。でもどうですか、その、ま、住んでいらっしゃる、え、こうご近所さんっていうのは結構高級住宅地みたいなところはありますか？
はい。 うん、そうですね、高級住宅地で、なん一言で言うと、もうほんとに働かなくても、収入がある人が半分、<laughs> で。
うーん。 うーん。 うーん。 はあ、そうですね。ま、色々投資だったりビジネスだったり、こうやられてるっていうことですね。はい。
そうですね。 はい、で、あとは、あ、もうそういうね、あ、お給料の高い職業につかれている方
うん。 うーん、なるほどね、でもうん、ま、どうですかね、その、ま、一応そういうところに住まわれてみて、あの皆さんはどうですか？こう意地悪な方が多いとか、ま、そういうことはないみたいなこと先ほどちょっとおっしゃってましたけどうん。
っていう感じなんですね。 そういうことはね、ま未だあの、ま、5年くらい住んでるんですけど、今、それはまだ経験したことはないんですね。ただ、あの、先月にですね、あの、この
ええ。 うん、うん。 ええ。
私たちが住んでる市のあの学区にある、あの学校をサポートするたんめの寄付活動。
うん。 ああ、なるほど、うん、色々のちょっとぼ やを募って、なんかこういわゆる、うーん、寄付を募るみたいな感じなんですよね、うん。
はい、ってのが そうなんです。で、それがあのホテルのあのディナー会場みたいなところで、やっで、そのチケットもすべてその学区への寄付になるっていう形だったんですね。
ああ、はい、うん。 うん、なるほどね。なんかちょっとギャラガラみたいな感じですかね。うん、はい。
そうです、そうです。はい。で、ガラがあって、で、ガラでの中でもオークションをして、ん、バンバンバンバンいろんなものが売れていくんですよ。
うん。 うん、なるほど。 はい、ま、例えばどんなものが品物にはあったんでしょうか？
えっと、しなもタヒチ、ろっろっぱくとか。
あ、お旅行とか、ああそっか、うん。
旅行とか、あとは電動自転車。
うん、なるほど。
はあと、ああの野球観戦ですね。
ああ、なるほどね。結構色々な、うん、ま、どっちかっていうとちょっとうん。
はい。 すごく色々な商品が出て、で、それのほんとにその価値の4倍5倍でどんどんどんどん競売あのオークションが、おなるんですね。で、私たちは、もうそのチケットを買うだけでもすごく、私たちからしたらすごい高いお金だったので
はい。 うん。 うわ、さすが。うん。 うん、なるほど。 うん。 あ、そうです、ま、ガラ自体もなんま、何でしょう、一人何百ドルとかですか？うん。
一人、そうですね、一人、えっと400ドル。
あ、まあまあな値段しますね、うーん。
はい。で、それで、でも、ま、子供たちもね、あのお世話になってるし、こど子供たちがそのお金で色々なあの特別授業を受けられると思ったら、貢献したいなと思ったんですけど、行ってみたらなんかもう、私たちここにいていいのかなっていう感情になっちゃったんですよね。
うん。 うん、ま、そうですね、うん、うん、確かに、うん。 ああ、なるほど、結構皆さんガラだとか綺麗なドレスを着られれたりみたいなこともあられますかね、うん、イブニングドレスとか、うん。うん。
はい、そうなんですよ、ガラなので、ブラックタイ、と、あと、ま、ね、女性はロングドレス。ん。はい、を着て、で、ま、額がね、もうほんと一千あの、いちじゅうひゃくせん、あ、十万十万ドルの寄付とか3本とか出たり
うん、イブニングドレスみたいなの着てますよね、大体、うーん。 うん。 うわ、そうですか、うん。
ぼんぼんぼんぼん皆さん自分の札を上げてくんですよ。
うん、なるほどね、うーん。
で、私と夫は、もうそれ以外そのね、ガラが始まる前にもうチケットとあと他のものも寄付したので、お金も。いいんじゃないかなって言って、なかなか参加できなくて。
うん。 うん。 ええ、はい。 うん。 いや、それはそうですね、普通だとなかなかそれをちょっとね、まだほんとにお金持ちの方がやられるっていうところですかね、やっぱり、うん。
うーん、なんかそういうのだとはわからずに、ま、と子供たちのね、学校をサポートするために行こうって言って行っちゃったんですよね。
うーん。 うん、うん。 ああ、なるほどね、そうですか。
はい、で、そういう方たちがやっぱ周りにいるから、比べちゃいけ比べても何にもならないのに、なのに自分を比べちゃうんですよね。
うん。 うん、うん。 ああ、ま、それはそうですよね。何ですかね。うーん、やっぱり周りの方がみんなそうだと自分だけがこうちょっと、うーん、なんだかね、違うんじゃないかとか、劣等感を感じるっていうのは、ま、普通のことですよね。うーん。どうですうん、焦っちゃうね、うんうーん。でも、どうですか？例えばですね、あの、ま、おっしゃるように英語を教えられるってすごく、うーん、なんですかね、もう素晴らしいお仕事であると思いますし、なんだったら、他の方が持てない自由な時間も意外にあるんじゃないかなっていう風に感じますけど、うん、うん。
うーん。 うん。 うんうんうーん、焦っちゃうっていうかね、そういう気持ちがはい、ありました。 うーん。 うーん、あ、そうですね、そうやって見ると、確かに自分であの予定もある程度は組められるし、あの、ね、余裕を持って、ん、じ心の余裕はあるんですけど、出勤をしたりしないので。
うーん、うーん。 うん。 はい、うん、そうですね、まうん。
うん、なんですけど、なんか周りあまりにも周りが、なんていうのかな、違くて、なんか色々ご招待いただいても、「「え、私たち行っていいの？」っていう。
うん。 うーん。 うん。 <laughs> うん、いやあ、と、ま、そそうですね、例えばですね、あの、ご自身には、ま、例えば他の方がお金では買えない、なんですかね、特別感というとかでもあるとは思うんですね。例えば、ま、あの、日本人であるとか、ね、あと、そうですね、で、それって他の方は買えない特別感があるので、なんとなくそこで、ご自身で、何ですかね、それを、うーん、ま、なんかこう、う、自分の特徴として、こうね、表していくとか、うーん。
そればっかりなんですよね。 うーん。 うんうん。 うーん、ああ、自分の特徴か。なんかどういうことをあれですかね、すればいいんですかね？この私が、あの今アメリカに住んでるんですけど、私が日本人だよっていうことを生かして、何ができますかね？
うーん、うん-うん。 うん。 うん。 うん。 うん。ま、例えばですね、学校とかで、ま、いわゆる日本のこう、え、いわゆる文化的なものを教えるとか。例えば折り紙の、うん、ま、あの、そのね、うーん、お子さんの年齢にもよりますけど、なんか、うん、あの折り紙を、教えてあげるとか、ま、ジャパニーズデーとか言って、なんか日本の美味しいお菓子とかありますよね、そういうのを持ってったりとか。あとそうですね、うーん、何だろう、日本の着物とか浴衣をちょっと着付けてあげるとか、なんかちょっとイベントみたいのを、で、ボランティアをしてみるとかっていうのもありますし、うーん、なんか、ご自身だけそうなんですね、ご自身だけがこうできるっていう、うーん、なんかそういうのを、こう少し押し出してみると、ご自身のなんですかね、そこにいる、うーん、何ですかね、こう価値というか、が、ご自身で出していけるんじゃないかなっていうのもちょっとありますけど、うーん、うん、あとは、ま、多分、他のご家庭でなかなかこう時間がなくてできない、学校でボランティアをいっぱいするとか。
ああ。 はい。 うんうん。 はい。 ああ、はいはいはい、あ、そっか、ボランティア。 うんうん。 ああ、なるほど。 うんうん、あ、それはね、今もしていてはい、学校でボランティアと、あと市の図書館でボランティアをしてるんですけど、でも、あの確かに日本人であるっていうことを生かして何かできるかなって考えたことはなかったですね。
うん。あ、はい。 うん。 うーん。 あ、いいですね、うん。 うん。 うん。 あ、そうですね、例えばあと日本食とかも結構最近人気があるので、ちょっとしたなんか巻き寿司みたいのをご馳走してあげるとか、ね、で、ああいうのって、あの家でなんか作れるっていう、う、感覚はあんまりなくて、レストランに行かなきゃ食べれないみたいな方も多いので、なんかそういうのを作って、なんだったら、ま、パーティーに呼ばれた時に持っていくとか、っていうのもありますよね、うーんうーん。
うん。 うーん。 うーん、うんうんうん。 ああ、なるほど。なんか日本のあのものって皆さん興味あるんですかね？結構。
うん。 あ、いや、絶対的にあると思いますね。特にお寿司なんかとかは。ま、で、あのその、ま、手巻き寿司とか言ったら、結構いろんな内容をね、ま、カニカマでもいいですし、こうね、あの、ツナあの、ま、ツナマヨとかでもいいですし、うん、で、あとなんかね、卵とかでもいいですし、キュウリとかでもいいですし、なんか、それを、え、伝統的な日本の普段あんまり、あの、ほ他の方が見られないようなものを、こうなんですかね、見せてあげるっていうのが、意外に、そのご自身のこうそこにいる、う、存在感を示すっていう意味ではね、いいかなと、うん、うんうん。
ああ。 お、ん、はいはい。 うーん。 ああ、あ、そう、ほんとそれですよね。存在感っていうのを感じられずにいるというか、もうみんななんかそんなこと、私のことなんか、職業なんか聞きもしないし、気にしてないでただ輪に入れてくれるのに、勝手に劣等感をかんあの思って。
うん、うん。 うん。 うん。 うーん。 いや、そうなんですよね。で、意外にそう思ってるのは、ま、多分、もう恐らくもうね、ご自身も分かってると思うんだけど、ご自身だけで意外にこうやって、あのなんですかね、お金のある方って意外に、ええなんですかね、心が広いみたいなところもあられるので、うん、なんでかって他と競争する必要がなかったりとか、うん、なので、こう全然、なんかこう普通にまご近所さんだからって言って誘ってくれるんだと思うんですよね、うーん。
うーん。 うんうん。 はいはい。 うんうんうんうん、そうですね、あ、そっか、自分の存在感とか存在する意義っていうのを、日本人であるっていうことを生かしながら、あ、何か、あ、そうだな、考えうん、考えてみたいです。ちょっとお料理、ね、私お料理好きなので、あのうん、日本食のレッスンじゃないけど、なんか作ってみませんか？っていう感じで、あのみんなに声をかけてみたいと思います。
うーん。 うーん。 うーん。 はい。 うん。うん。 お、いいですね。うん。 うん、はあ、もいや、皆さんね、それうん、いい うん、いいと思います、だったら、なんだったら、日本のキャラ弁みたいのもすごいね、アメリカ人憧れてる方いらっしゃりしてるから、うん、ねそう。
うんうん。 あ、うん。 確かに若い人にはそれはウケそうですよね。うん、あ、なんかあのね、悩みを聞いていただいて、アドバイスいただいてありがとうございました。
そう、そうなんですよね、なので、なんとなくうん。 あ、いいえ、こちらこそ、ぜひご自身でね、自信を持ってやってみてください。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
ありがとうございます。